Pati una pa lang alamin mo na kung anong dadalhin nila, kung isang bilaong pansit ba yan, o spaghetti. Ayun, pwede pala yun buti nabanggit mo yun. Oo. Para makapag-prepare ka at least mga tatlong putahe. Kahit oo nga naman 'no, kahit dalawa 2 lang na putahe sa'yo puwede, kasi magdadala naman pala 'yong mga kamag-anak mo.
Mm, mm. Ayun nga sabi ko nga nitong Pasko may nagbigay sa amin ng mga alam mo yun, mga <chuckles> palibreng mga pang-spaghetti, pangbuko sa pang-fruit salad. Kaya sabi ko yun nalang din siguro pwede ko idagdag kung may oras din talaga ako. At ano ba yan, pu siguro parang ah alam mo yun, after nung trabaho 'no? Tapos ah parang 2 days ah before, eh, ihanda ko na din talaga. Halimbawa yung mga dessert at siguro hindi naman masisira yun. At ayun, kung baga, ayan meron na akong isa, 1 yan. Sa akin na yung ano, yung ah sa akin na yung fruit salad at
Yun, ay oo pala. Mm. Hmm. Yun oo. Yun fruit salad oo. So mga
Oo. Siguro bibili na lang ako ng ano, ng niyog, ng buko, alam mo yun? Kasi parang ang tagal na kasi eh, na parang di kami nakakakain ng buko salad. At yun nga.
Oo. 'Yan. Oo, okey yun.
Mm.
Mas ano 'yan, ma okey sa handaan 'yan, medyo may pagkasosi. Pero 'yong mga halimbawa, 'yong mga disposable cup, paper plate, ayan, paunti-unti puwede mo ng i-prepare ngayon, para do'n sa December 30, 'yong fruit salad na lang 'yong ipe-prepare mo para sa kinabukasan. Anong oras ba gaganapin 'yong party ninyo, ah sa umaga ba 'yon o sa gabi?